'Yon 'yong ano, parang wala din naman sila 'atang ano, parang knowledge tungkol sa basura. Pero may ibang tao talaga na ano, tawag dito, parang ano tawag tamad talaga. Hinahayaan na lang matambak ang basura. Parang ano din 'yon 'yong nakakalungkot. Pinapabayaan lang din ng iba, 'di ba?
Tingin ko naman aware naman sila do'n sadyang ano lang talaga Ay, oo. May gano'n talaga. Oo, tapos bu Ayun nga.